Oui bien sûr, c'est-à-dire que, heu, la majorité des sujets, on, heu, franchement je dirais la majorité des sujets je me suis aperçu qu'une fois que j'ai mon avis, qu'il est bien construit, qu'il est bien argumenté, il est fait et ça bougera pas avant un moment. Heu, prenons une question, heu, un peu bête, heu, ça a été le le sujet pendant longtemps, heu heu, les, heu, l'égalité homme-femme ou heu, les relations, tout ça, bon. Une une f une fois que j'ai mon avis dessus, à moins qu'il y ait un changement incroyable qui n'arrivera pas demain matin, l'homme et la femme vont rester un peu près les mêmes, heu, encore un moment, mais j'ai pas besoin de me plonger sur ce sujet, donc ce que je fais c'est que je prends un sujet, pour moi c'est un bloc, je le traite à fond, je vais je passe vraiment plus de temps et je laisse le reste de côté. Une fois que j'ai un avis bien construit qui me qui me va, heu, à moins qu'il y ait une information complètement contradictoire qui change tout, bon ce sujet c'est réglé, sujet d'après ainsi de suite.
Mmh mh. OK. Ah oui. D'accord. Oui, <chuckles> bien sûr. Ah. OK. Ouais. OK. D'accord et et est-ce que tu sais faire la différence, heu, ça peut être compliqué, entre, par exemple, être informé et être à jour sur tout? Heu, est-ce que tu arrives à faire un un peu à à distinguer les 2? Et et dans quelle catégorie tu te retrouves toi? Tu es plus, heu, en en en dans dans la catégorie «voilà j'ai envie d'être informé un peu sur ce qui se passe sur sur tel ou tel sujet» ou c'est surtout «être à jour sur tout et et ne pas rater, heu, peut-être une actualité et quelque chose, heu,»? Comment tu tu te situerais toi?
Je pense que justement, hem, être à jour sur tout c'est un piège et j'ai absolument pas envie d'y tomber. Parce que i i il faut il faut remettre encore les choses en perspective. Pour être à jour sur tous les sujets, heu, conflits armés, économie, sciences, heu, sociales, heu, peu importe, musique, heu, films, parce qu'il y a aussi ça, heu heu, tout tout ce qui touche à la psychologie, philosophie, les livres, les der mais c'est im humainement impossible. Humainement, c'est impossible et à un moment, il faut bien ben que je mange, que je dorme, que j'aille au travail, que que je fasse des choses, donc heu, j'ai un temps limité, mon attention, tout le monde veut capter mon intention. C'est pour ça qu'il y a de l'info partout et que c'est tous les titres sont, heu, sensationnels. Attention, heu, il y a pas une vidéo sur les plateformes, heu, vidéo, qu'il y a pas un titre «waouh le dernier truc génial». Ouais j'ouvre la vidéo, je regarde 5 minutes. Alors non, alors oui, heu, le titre est un peu provocateur, mais en fait il y a juste un meilleur appareil photo. Ouais bon je m'en fous, heu, donc heu, à qui je donne mon attention et combien j'en donne, c'est essentiel et je pense que tout le monde devrait faire ça.
Ouais. Mmh mh. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. <laughs> Ouais. Ouais. Aguicheur, un peu. Ouais. <laughs> Je comprends, ouais. D'accord, et et et j'ai une question un peu plus, heu, personnelle, heu, j'aimerais savoir, toi, heu heu, par exemple, avant l'arrivée de de tous ces réseaux, heu heu, sociaux. Heu heu, par exemple, au au niveau de la télé, est-ce que t tu avais un programme un peu phare, heu, d'informations? Où tu disais: «Voilà, j'ai j'ai ce programme-là, j'ai pas envie de le louper», ou peut-être encore aujourd'hui? Malgré qu'il y a les réseaux, peut-être qu'il y a une chaîne à telle ou telle heure, heu, que tu mets pour justement être avoir des que tu considères peut-être qu'est les infos sont peut-être un peu plus précises que sur une autre chaîne? Est-ce que tu as un exemple comme ça à me donner?